Heeh, setiap ini, asrama beda tuh hukumannya. Tapi kalau di asrama aku dulu, Kak, pengurus aku itu dia ngehukumnya itu ngerjain hal lain lagi. Misalnya kamar yang ini udah selesai nih kan, bersihin, terus dilihat kayaknya kurang orang nih untuk ikut bantu mereka. Nah, itu nanti yang enggak piket atau kayak kurang memang kurang bersih, itu yang yang enggak piket tadi tuh, disuruh nih bersihin. Kalau enggak nih ya, Kak, disuruh tuh hafal, hafal kosakata. Kosakata bahasa Inggris gitu kan heeh, nanti beberapa, kayak misalnya kita kan ada juga tuh kamus, nanti dari halaman sekian halaman sekian ya, itu biasanya 10 halaman tuh, Kak. Nah, hafal ya. <chuckles> Iya.
Wah, oke. Oke. Oke oke. Apa tuh? Ah, apa tuh? Kosakata. Oh bahasa Inggris. Oke oke. Bera berarti hukumannya juga positif ya, Kak, berarti kan? Men menyuruh untuk apa, eee, ngapalin kosakata ya?
Benar, nanti itu, hukumannya sore udah disetor ya bahasanya kayak gitu, nah itu ada juga. Itu kalau misalnya nanti enggak dilaksanain nih Kak sanksinya, kena sanksi lagi.
Oalah, oke oke. Oke. Apa tuh sanksi lipatannya, <chuckles> sanksi berlipat ganda jadinya.
<chuckles> Tambah Kak 20 halaman. <laughs>
Astaga. <laughs> Oke oke, berarti emang ada ini ya, Kak, berarti tadi ya, mmm, hukuman-hukuman kalau misalnya enggak ikut atau enggak me menyesuaikan dengan tugas yang diberikan. Nah, terus ak aku tuh pengen nanya kan, Kak. Tadi kan, mmm, apa, kegiatan gotong royong, Kakak ini kan dilakukan di asrama gitu kan. Nah, mmm, di asrama itu kan pasti orang-orangnya tuh, misalnya kita di 1 asrama atau 1 kamar lah ya, Kak, bahasanya gitu mungkin. Nah, itu gimana tuh?
<chuckles> Benar benar benar. Apa tuh, Kak? Mhm. E enggak Kak, 1 asrama itu ada 10 kamar misal gitu.
Oke, 10 kamar. Nah, itu kan pasti orang-orangnya tuh berbeda enggak sih, Kak? Mmm, misal kayak ada yang lebih tua, ada yang lebih muda gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak, pada saat, eee, misalnya gotong royong? Apakah pernah ada drama-drama? Ataukah, mmm, baik yang senior maupun junior tuh tetap ikut membantu semuanya gitu, Kak?
Heeh. Oh, pasti. Oke.